Hmm. Alam mo, ano, nung una wala talaga kaming, ah, 'di ba napapansin, kasi busy kami do'n sa kada isa eh, nag pi-picture-picture kami. Tapos may lumapit talaga sa'min. Kinausap kami, pero English, kasi marami namang nag e-English do'n sa India magaling nga sila mag-English do'n, so yun sinabihan nga kami sinaway kami na, bawal ta daw yun, ganyan-ganyan. Tapos narealize namin sabi namin, "Ay, oo nga pala, temple nga pala 'to, naku, sagrado pala 'to sa kanila. Bakit pala tayo ano, nag nalimutan natin na gano'n pala." So nag sorry kami, humingi kami ng pasensya dahil do'n nga. Mm.
<laughs> Picture. Oo. Hmm. At mm. Tama. <laughs> Oo. Igalang. Ayan, mm. So nag sorry kayo? Pero sa totoo lang, kayo ay nag cheer, pero may may konting kasalanan pa din siguro in a way. Pero yung pinakaano yung pinaka may kasalanan, which is yung nag head stand, ano yung ginawa niya?
'Di ba? Mm.
Nag sorry din siya? Hmm.
Ayun, mabait rin naman, oo, mabait rin naman kasi siya. Kaya humingi rin siya ng pasensya kasi siyempre narealize rin niya yung mali niya ganyan, tapos yung kami, sinaway, sabi namin sa kaniya, "Wag ka na nga sa susunod makulit." Ganyan-ganyan. So ayun, mm, gano'n yung nangyari. Pero nahiya kasi kami kasi, 'di ba siyempre ang ang medyo maingay din kasi kami, kasi nga ang dami namin, kaya 'tsaka excited kami gano'n, pero dapat nga, um, ah, alam mo yun, ah, inisip namin na, oo, na gano'n nga parang ano yun, eh, temple yun, sagrado yun, 'kumbaga sa atin sa kunwari ako relihiyon ko, ah, Katoliko ako, so kumbaga parang simbahan yun para sa kanila. So dapat talaga tahimik do'n, at saka seryoso, 'di ba? Yung mga gano'n, hindi yung makukulit. Mm.
Makulit lang. <laughs> In Hmm. Aware din, sa paligid. Hmm. Hmm. Tama. Mhm. Ayun. At least narealize niyo na din naman sa huli, 'di ba? Yung pangyaya yung dahil hindi tama yung ginawa. Mm. Pero 'pag naaalala mo yung experience na yun, ano agad yung unang pumapasok sa isip mo? Yung lugar ba mismo? Yung templo? Yung sumaway sa inyo? O yung kahihiyan, yung feeling na palapit siya tapos pinapagalitan kayo? <laughs>
Tama. Mm. Ah, yun. Siguro yun, yun yung naiisip ko, yung pinapagalitan kami, kasi, um, yun nga nahi nakakahiya siya, alam mo yun, bilang turista siyempre tapos baka malaman pa na taga Pilipinas ganyan, eh, di nakakahiya lalo sa mga kababayan, 'di ba yung mga gano'n? Oo. Pero yun nga, parang exper ano na rin samin learning ano na rin yun experience, na dapat nga maging mas magalang, at saka mas maging aware sa paligid, yung ganyan, 'saka sa pinupuntahan yan, ganun.
Ba <laughs> Hmm. Pinoy? <laughs> Hmm. Hmm. Ayan. So for sure ma do'n nga nagpunta kayo sa templo, nag picture-picture, oo, may mga bagay pa ba do'n sa kultura na yun, let's say kahit do'n sa ibang bagay na pinuntahan niyo, kasi for sure di lang naman yun yung pinuntahan nyo nung araw na yun. Oo. Mayro'n pa bang ibang kultura do'n na parang kakaiba sa kultura ng Pilipinas na ikinagulat mo?
Mm. Mm. Oo.

Ah, kami no'ng mga katrabaho ko, 'yan parang naghahanap kami, oo, nag-search kami ng ma mga mapupuntahan doon. So, marami kaming umalis parang ay ilan ba kami no'n, 5 ata kami lahat, 1 lalaki tapos 4 na babae or 6 ba kami, parang 6 pala kami, oo 6 pala kami no'n, tas isang lalaki, 'yong kasama namin. Eh, puro kami Pinay, um, 'di ba, 5 Pinay 'tas isang lalaki, pero ano siya Saudi siya, o ibang lahi rin siya, ayan oo, pero kasa
Ah, sinearch niyo na lang. Hmm. Mhm. Mhm, dami. Hmm. Mm. Ah, okay. Mix kayo do'n sa ano, sa eh, ah, kayong ma magwo-workmate, parang ganiyan, Hmm.
oo, kas mm, 'yan, kasama namin siya sa trabaho. So 'yon, pum so nakarating na nga kami do'n sa temple, 'di ba, ang ginagawa do'n iniiwan 'yong mga sapatos, ganiyan, bawal ipasok, so nakapaa talaga, sa loob. Siyempre sinunod namin 'yon kasi alangan dalhin namin sa loob 'yong sapatos namin, 'di ba, so, paa-paa lang kami kahit ayoko sana kasi siyempre madumi, pero 'yon 'yong kailangang gawin, so paa-paa kami do'n sa loob, ganiyan, 'tas picture-picture kami, ayon. Eh, 'yong isa naming kasama, 'yong Saudi nga na lalaki, napakakulit no'n kasi ano siya daw ano siya, eh, parang dancer daw siya ganiyan-ganiyan, so 'yong, um, anong tawag do'n sa ano niya, B-boy parang gano'n na dancer, so nag-aano-ano, 'yong mga headstand, 'di ba, mga gano'n, tumatambling, tama 'yan, tumatambling. So, no'ng m gusto niyang mag nagpapicture-picture kami, 'di ba, 'yong background namin 'yong ano 'yong sa temple nila, so ang ginawa niya nag-headstand siya, tapos kami parang natuwa naman kami, siyempre pinicture-picturan namin siya na naka-headstand, oo, para sabi namin, "O sige-sige, ganiyan 'yong gawin mo, kaya mo 'yan." Eh, 'yon pala tinitingnan kami no'ng mala mga lokal do'n kasi marami ring lokal na pumupunta do'n nagdadasal sila, 'di ba, ganiyan, um, ayon, ang nangyari sinaway kami kasi bakit daw gano'n, ba dapat ah, bawal daw 'yon 'yong ganyong gawain kasi nga temple 'yon. Kaya dapat nirerespeto namin, 'yong ano nila, 'di ba, 'yong lugar, ayan. So, 'yon 'yong nangyari.
Hmm. Tama. Hmm. Mhm. Mm. Hmm. Wow. <laughs> Hmm, wow. Mhm. <chuckles> Tatambling. <chuckles> Hmm. <sneezes> Oh! Gano'n pa kayo. <laughs> Chineer niyo pa. <scoffs> Mm. Oo. <chuckles> Okay, oo. Oo. Pero